देखिए, खाना एक ऐसी चीज़ है जीवन में कि आप कह सकते हैं कि देखिए जीवन की ज़रूरत भी है और ज़्यादातर लोगों को देखिए खाना खिलाना और कहते हैं ना कि बहुत सारा पसंद भी आता है, ये सारी चीज़ें। खाना बनाना, खाना खिलाना, ये बहुत सारे लोगों के शौक भी हैं। तो मैं आपसे आज ये जानना चाहूँगा कि मुझे बताइए ज़रा कि आप कैसे खाना बनाती हैं या फिर जल्दी खाना बनाने के कुछ आसान टिप्स अगर आपको पता हैं, तो बताइए ज़रा?
जी। हुँ। बिल्कुल। अ, ज़रूर। देखिए अ, क्या है खाना बनाना जैसे आपने कहा कि शौक भी होता है कइयों का, तो मैं उनमें से एक हूँ। मुझे खाना बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है और अ, जल्दबाज़ी की बात अगर मैं करूँ तो हाँ, अगर आपके पास में अ, समय कम है तो ये ज़ाहिर सी बात है आप चाहेंगे कि आपके काम फटाफट हो जाएँ और खाना तो फटाक से बन जाए। तो उसके लिए कुछ तरीके हो सकते हैं। देखिए, जैसे कि दाल अगर हम भिगो करके रख देते हैं, चावल हम भिगो करके रख देते हैं तो वो बहुत जल्दी गल जाते हैं। मतलब इतना उनमें वक़्त नहीं लगता है पकने के लिए। और वहीं देखिए खाना बनाने से पहले ह जो भी हम सब्ज़ी बना रहे हैं, उन्हें साफ़ करके काट करके रख लें। जो मसाले उनमें डाल रहे हैं, उन्हें एक कटोरी में या एक थाली में निकाल करके रख लें। प्याज़ वगैरह जो भी है वो काट करके, चॉप करके रख लें। टमाटर, हरी मिर्च जो भी हमने डालना है वो सब पहले से देखिए कटिंग करके अगर हम रख लेते हैं ना, तो खाना भी जल्दी पकता है और जो वक़्त होता है कई बार क्या होता है अ, कि हमने अ, भगोनी चढ़ा दी, तेल डाल दिया उसके बाद हम चॉपिंग कर रहे हैं, है ना? तो एक लंबा सा प्रोसीजर तो हो ही जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा तरीका है आपका वक़्त ब बचाने का। मतलब अगर आप दूसरे दिन कोई खाना बना रहे हैं, तो रात को भी ये सारी तैयारियाँ करके आप रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, कि दूसरे दिन जब आप खाना बनाएँगे तो ये वक़्त जो है आपका बच जाएगा। और वही देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने आलू की सब्ज़ी भी बनानी है, दाल भी बना रहे हैं आप, है ना? और चावल भी बनाने हैं। तो उसका बहुत ही एक आसान सा तरीका है, अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो। वैसे भगोने में भी ये इस्तेमाल अ, जो है कर सकते हैं, ये तरीका। अ आपने जिस कुकर के अंदर चावल रखे हैं, उसी कुकर के अंदर 1 कटोरी में आप दाल जो भिगोई हो तो बहुत अच्छा है, नहीं भी भिगोई है कोई बात नहीं। थोड़ा सा पानी डाल के वो रख दीजिए और जो भी सब्ज़ियाँ आप बनाना चाह रहे हैं उसको धो करके, छील करके, काट करके, वो भी आप चावल में रख दीजिए। अब आप ढक्कन लगा दीजिए। अब देखिए आप अ, क्या करेंगे कि कुकर अन आपने काहे के लिए रखा था? मुख्यतः तो चावल बना रहे थे। लेकिन जैसे ही चावल बनेंगे, सीटी आएगी, आप बंद कर देंगे, उस कटोरी में जो आपकी दाल रखी है वो भी गल चुकी होगी, जो सब्ज़ी है वो भी पक चुकी होगी। तो अब आप देखिए सब्ज़ी निकाल लीजिए, बस तड़का लगाइए सब्ज़ी में, सब्ज़ी तैयार है। इसी तरह दाल में भी आप कर सकते हैं। तो आप सोचिए 3 चीज़ें अलग-अलग आप बना रहे थे और 1 ही बर्तन में इतना समय बच गया आपका। जी।
जी। अच्छा। अरे वाह! जी। सही बात है। ठीक है। हाँ। बिल्कुल। जी। हाँ, हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ, हाँ। ठीक है। सही बात। जी। जी। हाँ। ये तो सही बात हाँ, हाँ। हुँ। ठीक है। सही बात। अच्छा। हाँ, हाँ। जी। सही बात। जी। जी। हाँ। सही बात। जी। ठीक है। हाँ। सही बात है। <laughs> जी, सही बात है। नहीं, बड़े अच्छे तरीके आपने बताए। बिल्कुल, देखिए काम के सारे हैं अ, टिप्स जो आपके हैं। और मैं आपसे एक स एक और चीज़ जानना चाहूँगा। देखिए, ये सारे तो आपने जो अ, वेजी टे जो वेज डिशेज़ हैं, आपने उनके बारे में बताया। अगर सपोज़ करिए कि कोई नॉन वेजिटेरियन है या फिर नॉन-वेज खाना उसको ज़्यादा पसंद है, तो उसमें फिर क्या कुछ अलग से तैयारी करनी पड़ती है आपको, जल्दी या आसान खाना बनाने के लिए? जी।
हुँ। ज़रूर। जी। हुँ। जी। देखिए नॉन-वेज अ, नॉन-वेज की जी, नॉन-वेज की तैयारी तो काफ़ी होती है क्योंकि उसमें अ, मसाले वगैरह काफ़ी जाते हैं, बनाने का तरीका सबका अप अ, अपना अलग होता है और पकने में भी देखिए थोड़ा-सा अ, समय लगता है। तो नॉन-वेज को जल्दी पकाने के लिए ये किया जा सकता है, जैसे कच्चा पपीता जो होता है, अगर वो खाना बनाते वक्त उसमें डाल दिया जाए या मैरिनेट करके पहले कच्चे पपीते के पेस्ट में रख दिया जाए, वो थोड़ा जल्दी तैयार हो जाता है। बाकी देखिए कुकर का तो आपको सहारा है ही। आपको कुकर के अंदर बना सकते हैं। जी।
अच्छा। हाँ, हाँ। सही बात है। हाँ, हाँ। अच्छा! हाँ। जी। <chuckles> सही बात है। वाक़ई में देखिए पपीता जो आपने बताया ये थोड़ा-सा आश्चर्यचकित करने वाला था मेरे लिए और
जी। हाँ, लेकिन ध्यान रखें कि जो पपीता है वो कच्चा होना चाहिए, जो सफ़ेद होता है, पीला पपीता ना लें। जी।
अच्छा, समझ गया मैं। अ, वही मैं सोच रहा था कि अ, देखिए जो फ़्रूट होता है वो तो खाने के काम आता है पीला वाला और कच्चा पपीता डालने से अगर खाना पक जाता है, तो ये बड़ी अच्छी बात है और कमाल की टिप्स है कि जो कि काम आ सकती है। और एक चीज़ और मुझे बताइए कि जैसे कई बार होता है ना कि हमें अ, प्रिपरेशन का टाइम ही नहीं मिल पाता है बिल्कुल भी और कोई गेस्ट होता है। कई बार देखिए बिना बताए भी गेस्ट आ जाते हैं, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? कैसे निपटते हैं उससे स समस्या से? एकदम से कोई आ गया आपके घर में 2-3 लोग आ गए और आपको उनको खाना भी खिलाना है अ, सेवा भी करनी है। तो मतलब कैसे आप स्थिति सँभालते हैं वहाँ पे, खाने
उहुँ। जी। बिल्कुल। हुँ। हाँ, कई बार होता है। हाँ। जी। बिल्कुल। तो देखिए मैंने आपको बताया ही था कि दाल चावल और सब्ज़ी की तैयारी तो वो कुकर के अंदर फटाफट हो ही जाती है, है ना? और अगर आप चाहें, अगर आप अंडे खाते हैं तो फटाफट से देखिए ए, भुरजी जो है वो तैयार हो जाती है। आप बस एक कटोरी के अंदर अ, 2-4 अंडे, जितने भी आपके मात्रा लेनी है, वो तोड़ लीजिए। प्याज़ डालना चाहे प्याज़ डाल दीजिए, हरया धनिया, हरी मिर्च काट के फटाफट से चॉप करके या तो चॉपर में हाथ से भी फटाफट हो जाती हैं ये चीज़ें। उन्हें डाल दीजिए, आप पैन के अंदर तेल गरम कीजिए और बस सबको एक इकट्ठा डाल दीजिए और बस आप 2 मिनट चलाइए और 5 मिनट पका लीजिए, तो वो फटाफट से देखिए तैयार हो जाती है। और देखिए चपाती बनाना तो खैर बहुत वो हो जाता है, तो आप इसके लिए ऐसा कर सकते हैं, पराठे हैं जो थोड़े मोटे भी बनाए जा सकते हैं। पराठे देखिए जल्दी बन जाते हैं क्योंकि वो तले जाते हैं तो किसी भी चीज़ को अगर आप अ, तेल में या घी में बनाते हैं तो वो जो सेक है वो जल्दी लग जाता है। तो आप पराठे भी बना सकते हैं। जी।
जी। हाँ। जी। अरे वाह! हाँ, ये अच्छा तरीक जी। हाँ, हाँ। सही बात। हाँ, हाँ। ये बड़ा अच्छा तरीका है। हाँ, हाँ। सही बात है। जी। अच्छा! हाँ। बिल्कुल। हाँ, हाँ। अच्छा। नहीं, बड़ी अच्छी बात आपने बताई है। बिल्कुल देखिए अ, काम की साबित होगी जब भी कोई ऐसी परिस्थिति में फँसेगा। अच्छा एक चीज़ और मुझे बताइए कि आम तौर पर वैसे लोग अ, कौन-सी ऐसी छोटीयाँ क गलतियाँ कर बैठते हैं, जो कि उनका कहते है ना कि समय बड़ा बर्बाद हो जाता है और उन्हें कैसे टाला जा सकता है?
बिल्कुल। जी। हुँ। जी। जी हाँ, देखिए, सबसे बड़ी गलती तो यही होती है कि जब हम खाना बनाते हैं हम उसी वक़्त क्या करते हैं, कि तैयारियाँ पहले की नहीं है, हम भगोनी चढ़ा देते हैं, कुकर चला देते हैं। है ना? और फिर तैयारी शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है एक फैलाव बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसे कहते हैं ना बिखेरा बहुत हो जाता है, स्लैब के ऊपर, इधर टमाटर पड़े हैं, उधर सब्ज़ी पड़ी हैं, पहले इसको काटो, उसको धोवो, ये करो। तो एक तो देखिए फैलावड़ा हो गया, दूसरा फिर उसको समेटने में भी वक़्त बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि आप जो भी बना रहे हैं, उसकी पहले मसाले तैयार करके रख लें कटोरी में, थाली में जो भी सब्ज़ी है, दाल है भिगो दें, धो के रख लें, सब्जियों को काट कर के रख लें, ऐसे करने से अगर आप चीज़ों को रख लेंगे, फिर उस क्या होगा कि आपको सिर्फ़ जिसे छौंकना कहते हैं, मसाला भूनना कहते हैं, वही करना रहेगा। तो देखिए, एक तो आपकी जो स्लैब है, उसको अ, जो फैलाव होता है, उसको समेटने का आपका वक़्त जो है वो काफ़ी बच जाएगा, और खाना पकने में भी काफ़ी कम वक़्त लगेगा आपका जो बर्बाद नहीं होगा जो इतनी चीज़ें एक साथ आप कर रहे थे। और जैसे मैंने आपको बताया देखिए 1 दिन पहले भी ये करके रखा जा सकता है, आप छोले हैं, रात को भिगोकर के रख सकते हैं, तो दूसरे दिन आप फटाफट से उसे प्रेशर कुक कर सकते हैं। मसाला शाम को, रात को मतलब आप बनाकर के फ्रिज के अंदर रख लें, एक तरफ तो देखिए आप छोले चढ़ा दीजिए और दूसरी तरफ दूसरे बर्तन में आप उसे मसाले को भून लीजिए। तो बस देखिए दोनों काम एक साथ हो जाएँगे, छोले उधर जैसे ही उबलते हैं आपके भुने हुए मसाले में आप डाल दीजिए, कितना वक़्त बच गया आपका।
जी। हाँ, हाँ। सही बात है। हाँ, हाँ। सही बात है। जी। हाँ, हाँ। जी। ठीक है। हाँ, हाँ। अच्छा, अरे वाह! जी। हाँ, हाँ। सही बात है। हाँ। जी, बिल्कु हाँ। जी। ठीक है। हाँ, हाँ। सही बात है। नहीं बड़ी अच्छी बात है काफ़ी कमाल के तरीके आपने बताएँ हैं। और जाहिर सी बात है देखिए समय की कमी तो हो ही जाती है, जब कोई गेस्ट अचानक से आ जाता है और ये बड़े अच्छे टिप्स हैं, मु मुझे लगता है काफ़ी लोगों को इससे आसानी होगी। अ, मुझे एक चीज़ और बताइए आप कि अ आप जैसे जनरली क्या बनाती है जैसे अगर आपके घर पे कोई आ जाता है जैसे अ, कोई मेहमान आता है या नोन मेहमान कोई आ जाता है या बता के ही आता है, तो आप ऐसा कोई 2-4 डिश हैं, कि जो आप हमेशा प्रेफ़र करती है, कि क्योंकि वो आसानी से बन जाता है, इंग्रीडिएंट आसानी से मिल जाते हैं। वैसे ही चार पाँच डिश का ज़रा आप नाम सुझाइए, क्या बनाती हैं?
जी। बिल्कुल। जी हाँ। जी। जी, ज़रूर। हुँ। जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। अ, ज़रूर, ज़रूर। देखिए जैसा कि आपने पूछा कि अगर कोई बिना बताए आ जाए, तो अ अ, मैंने आपको बता ही दिया कि वो कुकर के अंदर तीनों चीज़ें आप बना लीजिए फटाफट से बन जाती हैं। अंडे की भुर्जी हो गई, वो देखिए पनीर अमूमन हमारे फ्रिज के अंदर रखा ही होता है अ, आप पनीर की भुर्जी फटाफट से बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं, रायता तो फटाफट बन ही जाता है। तो देखिए, अगर कोई मतलब बिना बुलाए अचानक से आ जाए, तो ये चीज़ें काफ़ी आसानी से बनाई जा सकती हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई बता करके आ रहा है, तो, तो फिर थोड़ा-सा वक़्त होता ही है आपके पास में। तो देखिए अ, मैं तो अ, राजमा जो है वो भी बनाना पसंद करती हूँ, रात को भिगो देती हूँ या चने हो गए, काले चने जिसको कहते हैं, छोले हो गए, वो मैं ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें बड़ी ही स्वाद लगती है, देखिए, रात को आप भिगो देंगे तो सुबह काफ़ी आसानी हो जाती हैं, काफ़ी वक़्त आपका बच जाता है। उसके साथ में अगर आप चाहें तो पूरियाँ बना सकते हैं, रायता तो देखिए सबकी पसंद का होता ही है और हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बनाती हूँ अ, जिसे वेज़ पुलाव कहा जाता है। अ, मैं वो ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि देखिए कई लोगों का तो बहुत ही शौक होता है कि उन्हें चावल ज़रूरी होता है खाने के लिए। तो एक नई वैराटी वैरायटी भी उनको मिल जाती है, थोड़ा स्वाद भी बदल जाता है। तो बता करके कोई आए तो मैं इसी तरह की जो चीज़ें हैं वो बनाना पसंद करती हूँ।
जी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ, बिल जी। हाँ, हाँ। अच्छा। हाँ, हाँ। सही बात है। जी। हाँ, हाँ। जी। सही बात है। हाँ, हाँ। अरे वाह! सही बात। अच्छा, अरे वाह! हाँ, हाँ। सही बात है, बिल्कुल। हाँ। जी। नहीं वाकई में देखिए आपने बताया कि चावल के बिना बहुत से लोगों का ये मानना है कि अ, जो फूड होता है उनका इनकंप्लीट होता है। और आपने जिस प्रकार से बताया कि बड़ा रोचक और दिलचस्प लगता है कि जो वेज़ पुलाव की आपने बात की है, तो आप मुझे बता सकती हैं कि आप वेज़ पुलाव कैसे बनती हैं या फिर क्या इंग्रीडिएंट इसमें डालती हैं, किस प्रकार से आप तैयारी करती हैं इसकी?
उम, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी हाँ, बिल्कुल, ज़रूर। देखिए, लोग वेज़ पुलइ अ, पुलाव बोलते हैं सामान्यतः जिसको लेकिन मैंने तो सिर्फ़ समझाने के लिए वेज़ पुलाव बोला, मैं जो बनाती हूँ वो असल में तहरी कहलाती है वो चावल की जो डिश होती है, जी। तो अ, वो जहाँ तक मुझे ध्यान पड़ता है शायद एमपी की डिश है चावल की, उसके लिए आपके पास में जितनी भी सब्ज़ियाँ आप डालना चाहे अपनी पसंद के हिसाब से, मसाले और सब्जियों के साथ में चावल को पकाया जाता है। तो देखिए, उसका तरीका जो मेरा है वो यही है कि जैसे तेल पहले गर्म हो जाता है उसमें खड़े मसाले डाल देती हूँ, फिर उसके बाद बारीक-बारीक प्याज़ जो है वो अंदाजे से जितना चावल और सब्ज़ी है, वो डाल देती हूँ। फिर उसके बाद लहसुन, अदरक और काली मिर्च थोड़ी-सी, ज़ीरा, धनिया इन सबको एक साथ में पीस करके मैं वो मसाला डाल देती हूँ, हल्दी अ, नमक और जो लाल मिर्च आप स्वाद के अनुसार उसमें डाल सकते हैं। हाँ, लेकिन जब मैं तेल गर्म करती हूँ, तो उसमें देखिए थोड़ी-सी जो पिसी हुई अ, कश्मीरी मिर्च है, वो ज़रूर डाल देती हूँ तल तेल गर्म होने के बाद में, क्योंकि गर्म तेल में जब आप कश्मीरी मिर्च डालते हैं ना, उसमें चाहे आप चावल बनाइए, कोई सी भी सब्ज़ी बनाए, उसकी रंगत पूरे के अंदर खिल करके आती है। फिर उसके बाद देखिए, वो मसाले जब मैं भून लेती हूँ, तो मैं उसके अंदर टमाटर की जो प्यूरी कहते हैं मिक्सी में करके वो डाल लेती हूँ, उसको अच्छे से थोड़ा भुनती हूँ, थोड़ा-सा दही डालकर के भून लेती हूँ। फिर देखिए, मैं सब्ज़ी डाल देती हूँ उसके अंदर, हल्का-सा चलाती हूँ और जो मैंने चावल रख रखे थे भिगोकर के, वो चावल मिलाकर के मिक्स कर देती हूँ और ढक्कन लगा देती हूँ, 1 सिटी के बाद में आप गैस बंद कर दीजिए। ऊपर से आप देखिए हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक को लंबा-लंबा काटकर के आप परोसिए उसको, गरमा-गरम तहरी रायते के साथ में, हरे धनिए की चटनी के साथ में लाजवाब स्वाद देती है और सर्दियों में तो सच में बहुत ही मज़ा देती है। या मैं आपको बता दूँ ना कि सब्ज़ियाँ आप अपनी पसंद की डाल सकते हैं, अगर कोई नहीं है सब्ज़ी तो आप सिर्फ आलू भी डाल सकते हैं और अगर नहीं भी डालना चाहें, तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि तहरी में गोभी जो होती है, उसका अलग ही स्वाद होता है।
जी। हाँ, हाँ। अच्छा। अच्छा, अरे वाह! जी। अच्छा। जी। ठीक है। हाँ, हाँ। अच्छा। ठीक है। जी। हाँ। जी। जी। अच्छा, अरे व हाँ, हाँ। अच्छा। हाँ। अ ये अच्छा तरीका है। जी। ठीक है। जी। ठीक है। समझ गया। सही बात। हाँ। जी। अरे वाह! सही। अच्छा। ठीक है। हाँ, हाँ। सही बात है। एक बड़ा अच्छे तरीके से आपने बताया और काफ़ी दिलचस्प लगता है देखिए सुनने में ही ये। और वाक़ई में जब बनता होगा, तो कमाल ही कर देता होगा गेस्ट के बीच में।
जी। बिल्कुल। हाँ, खाने में भी बहुत स्वाद है।
सही बात है। अच्छा एक चीज़ और मुझको बताइए कि देखिए ये तो हो गई जनरल जो खाना हम रोज़ाना खाते हैं, जो अपने घरों में या फिर गेस्ट आता है कोई बनाते हैं। लेकिन कई बार होता है कि बच्चे भी आते हैं घर में, तो बच्चों के लिए तो बच्चे तो कुछ ज़्यादातर फास्ट फूड चीज़ें उनको पसंद आती हैं या फिर अनोखी तरह की चीज़ें पसंद आती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करती हैं कि जैसे गेस्ट के साथ कोई बच्चे भी आ रहा हैं, 2-3 अब उनकी पसंद के लिए आप ऐसा कौन-सा डिश बनाती हैं, कि जो उन आपको लगता है कि उनको पसंद भी आए?
जी हाँ। बिल्क हुँ। जी। बिल्कुल। हुँ। देखिए, बच्चों के लिए तो जो है जैसा आपने कहा कि वो थोड़े-से बाहर के खाने पसंद करते हैं, ज़्यादातर बर्गर, पिज़्ज़ा, स्नैक्स टाइप के। तो देखिए, मैं बाहर के खाने थोड़े-से अवॉइड करती हूँ, मैं क्या करती हूँ जो हम रोटी बेलते हैं, जो गेहूँ के आटे की तरह, वो बेल करके उसको लंबा-लंबा काट लेती हूँ, पतली-पतली स्ट्रिप्स के अंदर, और नमक डाल करके पानी उबाल लेती हूँ, उबालने के लिए रख देती हूँ। उन्हीं स्ट्रिप्स को उस पानी में डाल देती हूँ और 5 से 7 मिनट तक उबलने देती हूँ, फिर छन्नी में डाल करके उनको छान लेती हूँ। तो देखिए, वो जो पास्ता हम म खरीदते हैं वो पास्ते की तरह आप उसको काट सकते हैं और आप मिक्स वेज़ तो बनाते ही हैं, अपनी पसंद कि उसमें थोड़े-से बच्चों के हिसाब से काली मिर्च नमक डाल के, छोटे-छोटे सब्जियों के टुकड़े डाल के उसको भून लेती हूँ, पका लेती हूँ, और वो जो स्ट्रिप्स हैं, वो उसमें डाल देती हूँ। तो देखिए, बच्चों के लिए एक हेल्दी पास्ता तैयार हो जाता है और मीठे के लिए देखिए, मैं उनके लिए कस्टर्ड बनाती हूँ बच्चों के लिए। उसमें आप फल भी डाल सकते हैं, इससे क्या होता है, जो बच्चे फल नहीं खाते हैं, वो कस्टर्ड खाने के बहाने फल भी खा लेते हैं उसके साथ में। जी।
हाँ, हाँ। जी हाँ। अच्छा। ठीक है। अच्छा। सही है। जी। हाँ, हाँ। ह अच्छा। सही बात। जी। हाँ। अरे वाह! ये बड़ा अच्छा था। हाँ, हाँ। अच्छा, <chuckles> अरे वाह! वाक़ई वो अ, बच्चों को तो काफ़ी पसंद आता होगा कस्टर्ड और फ्रूट्स के साथ आप डाल देती होंगी तो जनरली क्या होता है कि बच्चे खाते नहीं फ्रूट। तो कस्टर्ड में अगर हाँ, उसमें मिल जाए तो वाक़ई में स्वाद अ, ब लाजवाब हो जाता होगा, बढ़ जाता होगा उसका। और काफ़ी अच्छी बातचीत रही आपसे, काफ़ी दिलचस्प रोचक बातचीत रही और आशा है ऐसे ही आपसे आगे बातचीत होती रहेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए।
हुँ। बिल्कुल। हाँ, हाँ, कस्टर्ड इ से, कस्टर्ड में खा लेते हैं, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। ज़रूर। जी, आपका भी बहुत धन्यवाद।